はい。ま、学生の時なんかはね、やっぱり使えるお金が少ないから、まあ、必要なものってその都度買ってて、で、まあ、どうしようかなとか悩んでいるうちにやっぱり物がね、いっぱい増えていっちゃうってことが結構多かったんですけど、だいたいそう、そのあたりが変わってきたのは、こう社会人になって1年目2年目とか、20代半ばになるかぐらいの時かなと思います。
うん、うん。 うん、ふん。 ふん。 そうですよね、うーん。はい。 ええ。 あ、そうなんですね。なんか普通ですとこう、社会に出て自由に使えるお金がこうできてくると、もういらない物かいる物かっていうか、もう「欲しい」って思っちゃったら買っちゃって増えていきそうですけども、そのくらいの時期にはすでに、もうちょっとそういった芽生えてたんですね、物をそのあまり増やしすぎたりしないって。ちょっとははい。
はい。 うん。 ええ。 そうなんですよ。そうそう、まあ、と、一人暮らしとかでね、やっぱりこう自分で生活してくじゃないですか。ていう時に、やっぱりね、せっかく大事にそん時はいいって買ったものでも、意外とこう使わなかったら、奥の方に押し込んじゃったりとか、あと、そのままちょっと雑に置いとくとすぐ痛んじゃったりとか、意外とダメになっちゃうことも多いじゃないですか。それで、そう、安い安いと思っていろいろ買ってても、結果的にそういう風に無駄にしちゃうことも多いんだなって気づいたのがやっぱりきっかけかなと思いますね。
あ、はい。 うーん。 ええ。 うん、うーん。 そうですよね。はい。 ふん。 わ、それがるもう20代の、ね、社会人なってすぐ気づくっていうのはかなりなんか、すもう早い方だと思います。素晴らしいです。はい、はい。<chuckles>
<chuckles> ほんとですか。ありがとうございます。それでですね、こうまず最初何を考えたかっていうと、まずこう買い物、ま、服もそうだし、雑貨もそうだし、もう買い物行った時に、「あ、欲しいな」って思った時に、パッと、「あ、でもどうしようかな」って、一瞬の秀潤があるかどうかですね。で、ちょっとでも悩んだら、「とりあえず今日買うのやめよう」って言って、その日は買うのやめるんですよ。
あ、はい。 はい。 ああ。はい。

そうですよね。そして何かきち綺麗に箱に入ってるからその、その箱に入れたまま保存あの保管してたりとかもありますものね。
うん。 そうそう、まさしくそうですね、箱から出さずに、そのまま入れたまま、ちょっと、あの、ま、収納だったりとか、物置きとか、クローゼットに入れて、で、ま、転居の時とかにこう出して、じゃあ、これを売るなりどうしようかっていうなることがやっぱり多いかなと思います。
うーん。 うんうん、うん。 うーん、なるほど。ええ、じゃあ、もうじゃあ、もう1つじゃあ。あの、うものあ頭に浮かんだその頂いたもので、何かあれば、もう1つ、まあ、無かったら無かったで結構ですけど。何かおも思い出せるものがあったらうーん。
はいはい。 そうですね。頂いたもので、まあ、大体雑貨とか、うん、食器、茶器、グラス
うーん。 うーん。
うん、あと何があったかな。<chuckles> はいはい。
なんか、よよよく話題になってたのは、なんか北海道のお土産で、熊の熊が魚をくわえた木彫り貰ってもなんか、あのこれどうしたらいいのとかいうね。<laughs>
うんうん。 <laughs> ああ。確かにね、なんか、なんだろう、ま、たまにね、自分たちが生活してるところに、こうね、親とかそういった人がいて、よかったらこれ、あの、ね、あの、使ったりとか、インテリアにもあるからって置いてかれるみたいなね。それ確かにあったかもしれないな。<chuckles>
<laughs> そうそ。 <laughs> む昔のなんか祖父母の家なんかに行くと、なんかああいうの多かったですよね？さいうーん、最近はあれをかお土産で、ね、買われる方もどうなのかなとは思いますけど、昔の家にはよくあったみたいですよ。<laughs>
ええ。 確かに。 うん。 確かに。なんかね、あの親の実家とか、それこそ、その祖父母の家とかにもあったし、あれ結局どうしたんだろうなって今ちょっとね、不思議に思いますね。<chuckles> ええ。
うんうん、はい、あります。 思いますよね。へえ。そうするとお洋服なんかもあんまり無駄買いはされないっていうことですよね。